Ya, ben 6 ay önce, eee, ş eee, ülke değiştirdim. E, tabii ki bu hayatımda büyük bir, eee, değişim, eee, getirdi ve büyük bir adım oldu değişime yönelik. E, sonrasında, hani, yeni bir kültür, yeni bir dil, yeni ortam, yeni insanlar. Eee, bunlarla birlikte tabii ki, yani, böyle, bazen kendimi şey hissediyorum. Hani, eee, ben kimim? <chuckles> Böyle, hem, işte, kendi dilimde hayatımı sürdürüyorum hem, işte, buranın dilini öğrenmeye çalışıyorum, aynı zamanda İngilizce konuşuyorum. Yani, böyle, bazen kendimi 3 farklı insanmış gibi hissediyorum. Mesela, eee, geçenlerde burada bir Türk, eee, arkadaşla, yani, bir grupla buluştuk. Ya, hani, o kadar farklıyım ki, hani, eee, şu anki olduğum toplumun içinde olduğum hâlimden. Böyle, hani, orada daha rahatım, daha rahat konuşabiliyorum, hani, gülüyorum çünkü, hani, konuşulan her şeyi anlıyorum. Ama, eee, tabii ben, hani, eşimle de yaşıyorum, yani, eşimin, eee, ortamındayım daha çok. Ondan dolayı da, hani, dil yabancı, kültür yabancı, insanlara, hani, yani, insanları yeni yeni tanımaya başlıyorum tabii ama sonuçta şakaları anlamıyorum, aaa, konuşulan her şeyi anlamıyorum. E, bir yandan, böyle, İngilizce tercüme edilmesi durumu oluyor. Böyle, diller karışıyor ve, hani, ımm, k gerçekten kendimi, böyle, çok, eee, farklı kişilermiş gibi hissediyorum bazen. Eee, biraz, böyle, hem sana iç dökmek istedim hem de varsa tavsiyen, yani, bu süreci, hani, bu, eee, zorluğu nasıl kolaylaştırabilirim, eee, duymak da isterim.
Hıh. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Eee, tabii, öncelikle farklı bir ülkede yen yeniden bir hayata başlamak çok zorlu bir süreç. Gerek o ülkenin kültürüne, diline, çevresine alışman gerekiyor, eee, bu da yetmezmiş gibi aslında geride de bırakmış olduğun bir yaşantın da var. E, tanıştığın insanlar seni ne kadar tanıyor, geçmişini ne kadar biliyor, işte, eee, ya da geride bıraktığın insanlar kadar bile bir gün acaba tanıyabilecekler mi? Bunlar gerçekten de üzücü ve düşündürücü konular. O yüzden seni bu konuda anlayabiliyorum, hissettiklerini de. Eee, bununla beraber şunu sormak istiyorum, yani, en çok hissettiğin duygular neler ve bunları ne kadar sık yaşıyorsun, bu duyguları?
Evet. Hı hı. Tabii. Yani, eee, en sık hissettiğim duygular, eee, bazen yalnızlık oluyor, eee, bazen bir boşluk hissi oluyor. Çünkü o, hani, 3 kişinin arasında gidip gelmekten köklenemediğim için aslında bir boşluk hissi de olabiliyor. Yani, eee, tabii ki biraz da kaygı var. Hani, sonuçta acaba, işte, bir 2 yıl sonra, 3 yıl sonra burada nasıl hissedeceğim, daha mı iyi hissedeceğim, hani, eee, daha mı köklenmiş hissedeceğim, hani, ya hissetmezsem, eee, kaygısı olabiliyor. Ya, tabii bazen, böyle, ımm, sıkılabiliyorum, <chuckles> insan, böyle, kendisinden, işte, kendi dilinden, eee, olan insanları, daha rahat, daha kendini, böyle, ne bileyim, engellere takılmadan anlatabileceği insanlar istiyor, işte, kendi yemeğini özlüyor. Yani, özlem oluyor tabii ki. Bir sürü duygu var aslında ama, hani, bunların yanı sıra, hani, burada olmaktan keyif alıyor muyum? Tabii ki keyif alıyorum. Her ne kadar zorlansam da, yani, ufkum genişliyor, eee, kendimi, hani, geliştirmiş ve, böyle, ileriye gidiyormuş da gibi hissediyorum. Eee, o yüzden, böyle, hani, zıt duyguların bir ara bir arada olduğu bir durumdayım aslında.
Evet. Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı. Tabii. Evet, ya, baktığın zaman aslında birazcık da alışma sürecinden geçiyorsun gibi. Karışık duygular hissediyorsun haklı olarak. Belki de bazen duygularını anlam anlamlandırmakta zorluk yaşıyorsun ve sorular soruyorsun kendine. Ya, bir yandan da, ııı, burada yaşadığın yerde hoşuna giden durumlar var ve değişiklikler var. Bir yandan da özlüyorsun. Aslında gayet de sağlıklı bir süreç bu yaşadığın süreç. Eee, bununla beraber, eee, şunu merak ediyorum. Şu anki rutinin nasıl?
Evet. Hıı. Şu anki rutinim nasıl? Yani, aslında, ııı, hani, böyle, çalışıyorum aynı zamanda ve, hani, kendi rutinlerime de bir şekilde zaman ayırmaya çalışıyorum. Tabii, iş yoğunluğundan dolayı çok ayıramıyorum ama arada, işte, pilatese gidiyorum, evde vakit bulursam yoga yapıyorum, eee, bir yerde de yoga dersi veriyorum bu arada. Yani, aslında, günlük, eee, hayatıma baktığımızda çok yoğun, diyebilirim.
Yoğun bir hayatın var gördüğüm kadarıyla. Aslında bu bir yandan senin için iyi
Evet.
çünkü bu tür aktiviteleri yapmak seni anda tutar ve bu tarz duygulardan uzaklaşmanı sağlayabilir aslında. Eee, bununla beraber şu anki sosyal çevren hakkında da birazcık bilgi verebilir misin? Ne kadar sosyalsin?
Tabii ki. Yani, aslında, çok sosyal olduğumu düşünmüyorum. Şu an için daha çok eşimin çevresiyle ve eşimle, eee, sosyalleşiyorum, diyebilirim. Onun ailesi olsun, arkadaşları olsun. Hani, benim ondan bağımsız çok bir çevrem var mı, henüz tam olarak yok. Böyle, yavaş yavaş oluşuyor aslında. Hani, böyle, işte, Türk grupla buluşmalar, 1 tane, eee, İspanyol arkadaşım var. Hani, o da, ımm, yani, o da bir çevrem sonuçta ama o ımm, çok aktif miyim? E, bireysel hayatımda değilim. Ya, biraz da, hani, böyle, eşimin de, hani, nasıl diyeyim, hani, beni teşvik etmesiyle, işte, "Arkadaşlar çağırdı, gidelim mi, ne dersin?" Onun da davetiyle birlikte daha çok sosyalleşiyorum şu an için, diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Peki, bu sosyalleştiğin zamanlarda nasıl hissediyorsun? Sen sana iyi geliyor mu?
Yani, şöyle, aslında, hani, iyi geliyor tabii ki ama bazen de gerçekten şey diyebiliyorum kendime. Hani, "Ben nasıl, eee, alışacağım tamamıyla, nasıl öğreneceğim, nasıl, işte, eee, hani, kendimi bir yere daha kökleyebileceğim ve, hani, o kimliğimi, eee, sorgulama hâlini ne zaman bırakacağım?" gibi şeyler olabiliyor tabii ki ama genel olarak baktığımızda ya evet, hani, emm, hani, onlarla olmaktan bir şekilde keyif alıyorum aslında.
Evet. Hı hı. Evet, yani, aslında bu tarz, eee, sosyal aktiviteler seni iyi hissettirse de bir yandan da kendini sorguluyorsun. Eee, belki de ister istemez, eee, buraya gelmeden önceki sosyal hayatınla kıyaslıyorsun. Eee, ortamda, eee, o aradığın, belki de sohbetten aradığın o samimiyeti bulamıyorsun ya da kendini tam olarak belki de ifade edemiyorsun, kayboluyorsun. Bunlar da gayet hissedilebilir, anlaşılabilir bir durum. E, peki, eee, Türkiye'deki çevrenle arandaki iletişim nasıl? Onlarla, ııı, iletişimin sık mı, eee, sık sık görüşüyor musunuz?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, şöyle, eee, aslında geldiğim zamanla şimdiki zaman arasında biraz, böyle, daha az görüşmeye başladık. Yani, bir fark oluştu oluşmaya başladı. Tabii ki, işte, hani, zamandan dolayı, hani, fırsat bulamamaktan dolayı ama ilk geldiğim zamanlar arkadaşlarımla daha sık konuşurdum. Eee, şimdi hani bazı arkadaşlarımla her zaman konuşamıyorum. Yani, benim yoğunluğumdan olsun, hani, onların hayat telaşından olsun ama çok yakın bir arkadaşım var. Onunla haftada 1 ya da 2 kere s hani, devamlı görüntülü konuşuruz. Yani, 5 dakika bile olsa, hani, eee, şimdi sen sorunca daha iyi fark ettim. Aslında o taraf ne kadar da beni besleyen tarafmış. Çünkü, hani, düşündüm de olmasalardı, nasıl olurdu? Hatta belki daha da fazlasına ihtiyacım da olabilir yani. Hani, eee, ilk geldiğim zamanlardaki gibi böyle arkadaşlarımla daha sürekli konuşuyor olsam, eee, benim için daha iyi olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hımm. Anlayabiliyorum, yani, tabii ki de, eee, farklı bir ülkeye taşındıktan sonra o tarafla sosyal ilişkilerinin, eee, daha az frekansa dönmesi anlaşılabilir bir durum. İster istemez araya soğukluk girebiliyor, her ne kadar iletişimde olsanız da. Eee, ve bunun da farkına varmışsın zaten, hani, o tarafın seni ne kadar beslediğini, buna ihtiyacın olduğunu. Bu alışması zor bir durum aslında. Eee, tekrardan yeni bir ülkeye tanış taşındıktan sonra bu boşluğu bir şekilde, eee, doldurabilmek. Peki, bu konuda sana şöyle bir öneride bulunsam: Eee, şu an yaşadığın ülkedeki, eee, senin, eee, gel geldiğin yerden insanlarla bir araya gelmeye çalışsan. Bu konuda kötü bir tecrüben var mı? Ya da herhangi bir tecrüben var mı?
Hı hı. Evet. Yani, küçük de olsa bir tecrübem var. Sadece, hani, dilimle alakalı, yani, dili konuşmamla alakalı bir geri bildirim almıştım olumsuz anlamda. Ama onun dışında, aslında, eee, olumsuz bir, eee, sosyal deneyimim olmadı hiç bu zamana kadar.
Hı hı, anladım ama, ııı, dilden kastettiğin, sanırım, ııı, tam olarak anlatamadım ben. Yani, Türkiye'den, eee, gelip de senin yaşadığın ülkede yaşayan insanlarla bir denemi deneyimin olmuş mu diye sormuş
Ha. Yani, eee, aslında olmadı. Hani, olumsuz bir deneyimim olmadı.
Anladım. Aslında benim sana bu noktadaki önerim de bu yönde olacaktı. Eee, şimdi baktığın zaman Türkiye'deki insanlarla kurduğun bu iletişim ve bağları burada, eee, yakalaman zor olabilir. Bunu yakalayabilmek için ya sen bu ülkenin kültürünü çok iyi özümlemen lazım ve onların o hayata bakış açısını, esprilerini anlayabilmen lazım. Ya da, eee, bu aşama zaten pasif bir şekilde devam ediyor çünkü orada yaşıyorsun ve öğreniyorsun.
Hı hı. Hı hı.
Ama o aşamaya gelene kadar bu tarafını besleyebilmek için de belki şu an yaşadığın yerde, işte ortak ilgi alanlarınla ilgilenen ve aranda bir bağ kurabileceğin ve Türkiye'den arkadaşlar edinebilirsen de belki de, ııı, bu sana birazcık fayda sağlayabilir ve o boşluğu doldurabilir. Çünkü, hani, birbirinizi daha iyi anlayacaksınızdır.
Evet. Doğru söylüyorsun. Yani, aslında, eee, kendi ilgi alanım, mesela, yoga geldi aklıma ilk, eee, olarak. Onunla, hani, eee, yoga alanında birileriyle buluşursam, tanışırsam aslında hem, eee, yoga pratiklerine de beraber gitmiş oluruz. Çünkü ben tek başıma da çok, böyle, gitmeye çekinen bir insanım. Her, eee, alana kendimi çok kolaylıkla açamayabiliyorum. Eee, belki öyle bi birini bulursam ya da tanışırsam aslında daha da sosyalleşmiş olurum ve, hani, eee, ortak bir alanda birbirimizi de beslemiş oluruz. Çok doğru söylüyorsun.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. E, peki, aslında bu konudaki önerim de bu olacaktır sana. Eee, bu yoga olabilir, farklı bir şey olabilir tabii ki de senin ilgi alanınla alakalı. Ama sonuçta o kişiyle hem, ııı, aynı ülkeden olmak hem ortak bir dili konuşmak ve aynı bir hobiyi yapmak, e, aranızda güzel bir arkadaşlık ilişkisi oluşturabilir. Büyük ihtimalle o kişi de seninle aynı duygular içerisindedir. Çünkü farklı bir ülkede yaşamak birçok insan için çok zor ve alışılması güç bir durum. Dolayısıyla belki bu noktaya da, ııı, o kimliğini yeniden tanımlamada, ııı, işine yarayabilir. E, sonuçta yeni bir ülkede yaşarken yeni bir "sen"e de dönüşüyorsun. Eee, en azından bu sürecin senin için birazcık daha kolay geçmesini sağlayabilir bu durum.
Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle, yani çok doğru söylüyorsun. Hani, ben, eee, aslında bunu düşünmüştüm ama çok, böyle, buna, eee, bununla ilgili harekete geçmekte biraz, eee, nasıl diyeyim, çekiniyordum ve, eee, geri planda tutuyordum kendimi ama, hani, senin bunu bana demen aslında biraz da içsel olarak beni onaylamış oldu. Kendimi onaylamama vesile oldu ve evet, yani, bu gerçekten o, hani, eee, bu kimliğimi yeniden tanımlama sürecinde ve hayatıma adapte olma sürecinde gerçekten bana çok yardımcı olacak bir şey aslında. Yani, gerçekten beni, hani, eee, tüm özverinle dinlediğin için, anladığın için ve verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok işe yarayacaklarını düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Eee, rica ederim. İşine yaramasına çok sevindim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.